É literalmente isso cara, eu acredito muito, né, que a energia que a gente passa como DJ, ela transparece pra pista também, né. Claro que tem dias, nós somos seres humanos então, na se a pessoa usa isso como um trabalho, né, para mim é um hobby, mas não deixa de ser um trabalho também. Então, eh, se eu tô em um dia ruim, eu tô triste, não estou bem, não tô na na vibe, mas eu me predispus, né, eu dei o meu nome, dei a minha cara e falei: "Não, eu vou tocar, eu vou tocar". Mas é aquilo, às vezes a gente se força realmente, a passar aquela energia bacana, s sorrir, né, estar feliz, curtir com a pista, só que poxa, às vezes você vai tocar 3 horas, 4 horas, e você não tá bem, não tem como você p forçar por 4 horas, né, a não ser que você tenha
Sim. Uhum. Sim, né. Pois, pri 1 horinha, tranquilo até, talvez, né.
É tranquilo, mas poxa, só a não ser que você tenha um desvio ali de de de de personalidade, né, que você consiga mudar a sua personalidade, ah, aí
Aham, que você consiga ser falso a esse ponto, né, de o de encenar por 4 horas.
É. Aí ok, mas realmente, já teve vezes que eu percebi isso na pista, quando eu não estava jogando muita energia, né, quando eu não estava com energia também, que não fluía da mesma forma, entendeu? Que as pessoas não as pessoas obviamente dançavam, curtiam, mas não é do mesmo jeito quando eu estava animado tipo: "Let's go! vamos lá galera!". Tipo, não preciso nem falar no microfone, as pessoas percebem, né, quando o DJ ele tá animado e tá gostando do que faz. Agora quando o DJ parece que ele tá aborrecido fazendo aquilo, pô, não dá vontade nem de dançar, né, se nem o DJ gosta da música.
Aham. Sim. Você também não conseguia. Aham. Pô. É verdade. Pois exatamente, se nem a pessoa que tá ali para te proporcionar, eh, momentos alegres, né, com através da música, que é o trabalho ali do DJ, poxa, não tem como você ficar alegre assim. É assim, depende tamb também, mas eu acho que de uma maneira geral, é muito é muito isso mesmo, né, o DJ consegue ali através da música dele e das expressões, de como ele se porta ali naquele palco, eh, passar a emoção, né, ali da do que ele quer transmitir pra pista, né, para as pessoas.
Aham. Com certeza, com certeza. É, é exatamente isso cara, é literalmente isso que você falou, né, a a gente a gente tem que tanto ler a pista, né, um um trabalho que é árduo do DJ é a gente ler e entender como as pessoas na pista estão reagindo para cada música que você passa, né, e até saber: "Olha, não, eu não vou usar desse estilo musical mesmo que eu goste muito, porque a o público não está gostando", né, ninguém tem obrigação de gostar da mesma coisa.
Aham, tem muito isso, né. Tipo, a, o DJ nem sempre ele toca o que ele só o que ele gosta, né. Claro que ele tá sempre vai buscar ali as referências das coisas que ele gosta de ouvir, às vezes até se especializar em um gênero, né, de coisas que ele gosta para se conectar melhor e eu acho que até, faz todo o sentido de fazer um trabalho melhor, né, porque você faz o que você gosta. Mas nem sempre dá para fazer isso, né.
Claro. Aham, sim, sim.

Olha, o estado de flow, né, para mim, obviamente, eu não sei, pode pode ser que eu esteja errado, me corrija se eu estiver errado, é aquele momento em que eu tô literalmente, ali, conseguindo trabalhar, as coisas estão fluindo, né? Eu tô conseguindo, hã, fazer, ali, o meu hobby, que, imagina, eu sou DJ. Além de ser DJ, eu também sou tenista, então às vezes eu tô, sei lá, jogando tênis e eu percebo que o tempo tá passando, ali. Hoje mesmo, eu joguei 2 horas, né, agora, né, ou não estamos mais no verão, então os dias acabam mais cedo, né? Então, eu estava jogando, eu jurava que não tinha passado 30 minutos, eu jurava que não tinha passado 30 minutos e já estava tudo escuro. Não, estava tudo escuro. Eu falei: "Caramba, cara, já tá tudo escuro, já. Passou mais de 1 hora", quando eu vi já tinha passado 1 hora e meia, a gente só tinha mais 30 minutos pra jogar, né? Então, isso é muito interessante, porque
Ah, legal! Uhum. Acaba mais cedo, né? Quando viu, tinha acabado 2 horas. Caraca! S ou seja, quando você tá completamente entregue, ali, no que você tá fazendo, e que nem percebe o tempo passar ao seu redor, né?
É literalmente isso, e e tanto funciona pra música, né, que eu vou falar mais agora, quanto para o para o tênis. Na música mesmo, né, às vezes eu tô ouvindo música, normal, até eu tô estudando, né, e aí eu tenho um um tocador de de vinil, né, tenho uma vitrola, né, um gira-discos, e eu gosto de colecionar vinil, né. Então, eu tenho vários vinis aqui em casa e sei lá, eu vou trabalhar, fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho mesmo, eu tô ouvindo ali um jazz, tô ouvindo ali um rock indie, entendeu? E tô focado, né, não vejo o tempo passar. Às vezes, a música mesmo às vezes eu paro de prestar atenção no trabalho e presto mais atenção na música, mas eu costumo eu costumo ouvir mais músicas instrumentais, né, então acabo acabo me focando mais, porque se tiver muita letra, eu acabo me deixando ir um pouco, sabe? E
Uhum. Caramba, que legal! Pô, vitrola é muito massa, né? Aham. Pô, top demais! Pra ficar prestando atenção na música. Aí começa a cantar e tal, e aí já perde o foco, né?
Pô, esquece, cara! É exatamente, é isso mesmo que acontece, né? E o problema é esse, cara, porque
<laughs>
eu tô ali, eh, né, trabalhando ali, ou ou ou estudando e a música me ajuda. Mas a música também é meu trabalho, então, às vezes, eu tô fazendo uma seleção musical, pra um set, pra uma festa, né. Imagina, esse sábado mesmo, eu vou tocar numa festa, e vou mesmo, né. Então, eu já tô preparando praticamente o que que eu vou tocar nessa festa do sábado, né.
Uhum. Ah, legal! Já tá já tá preparando tudo o que vai acontecer lá, né?

Exatamente, exatamente. E eu, imagina, eu está tocando uma música aqui agora, está tuts-tuts-tuts, está uma música tocando, no meu fone está tocando outra música junto com essa tuts-tuts, e eu já estou fazendo um mix ali na hora. Enquanto está tocando uma, eu já estou ouvindo a outra, e aí eu já vou aumentando aquela música que eu já estou mixando sem que ninguém perceba. E aí, daqui a pouco, entra uma nova música enquanto aquela está tocando, e estão tocando 2 músicas por, sei lá, 1 minuto, 1 minuto e meio. Depois eu corto totalmente a música que eu já queria tirar e deixo essa música nova tocando. Mostro ela por um tempo para o pessoal, por 1 minuto, só essa música mesmo, 1 minuto e meio, para o pessoal gostar. Depois eu já começo a mixar outra música no fone. Quando a música está acabando, está ali para o meio final, aí eu já entro de novo com aquela música, né, e aí eu vou mixando, não para, entendeu, é uma música, você bota a outra. Uma música, você mixa com outra.
Uhum. Ah. Caraca. Caraca, então o DJ trabalha o tempo todo, trabalha, literalmente, o tempo todo.
Não para, a gente não para. A não ser que a gente bote aquelas músicas coringas que são enormes, a gente só dá play e deixa lá, entendeu, tocar e vai descansar um pouco, né, às vezes na noite mesmo
E vai descansar, porque realmente parece ser muito trabalhoso, porque você tem que toda hora é, porque você
É trabalhoso, e errar é muito fácil, é muito normal a gente errar, né, e tem gente que acha assim: "Ah, ninguém percebe." Mas percebe, pô. Se você está em uma festa, do nada o som para, todo mundo às vezes as pessoas vaiam ou às vezes as pessoas não entendem direito o que que está acontecendo, né, então é é normal, só que é complicado, cara, não é uma coisa muito fácil você conseguir manter uma festa bem animada, sabe. E aí é aquilo exatamente, mesmo eu estando ali no meu estado de flow concentrado, às vezes eu acho que eu estou fazendo o melhor set da minha vida e olho para pista, e já aconteceu, tá, eu olho para pista e, tipo, ninguém tá gostando, o pessoal está conversando atrás, mas ninguém está dançando. Aí eu falo: "Olha, não, não, não, não está adiantando, eu estou gostando muito, estou amando, estou realmente estou fazendo uma coisa bacana, mas não pra esse público.", e aí eu vou lá e mudo completamente o que eu estou fazendo.
Sim. Uhum. O tempo todo, né. O tempo todo é muito difícil. E Ninguém está ligando. <laughs> E é um trabalho muito que você tem que lutar contra o seu lado humano no sentido do ego, né. Você não não pode ter ego, né, você tem que você tá ali é para para os outros, então: "Ah, eu estou adorando isso aqui, vou ficar ouvindo", não, não, não, não, não, não, tem que parar tudo isso aqui e eu tenho que fazer pra eles gostarem e não pra eu gostar. Caraca, isso é muito isso é muito forte.
Sim, sim. Não. Não adianta, não adianta. Eu Com certeza. Eu eu toco o que eu gosto de de ouvir, eu toco realmente o que eu amo, só que as pessoas não têm a obrigação de gostarem do que eu toco, então eu toco, às vezes, coisas que eu não gosto, mas eu sei que estão em alta e as pessoas vão gostar, né, porque a festa é pra eles, eu estou recebendo pra fazer a festa pra eles, não é a festa pra mim, se fosse assim, poxa, eu fazia festa em casa, né, sempre pra mim.
Aham. Mas em casa só chamava seus amigos, né.